Telefonla sık görüşüyorum, özellikle annemle ve ablamla, eniştemle. Iıı, ya, her hafta en az 2-3 kere konuşuruz. Birbirimize tabii ,tabii, birbirimizden haberdar oluruz.
A, evet. İletişimini Evet, o zaman ailenle iletişimini, eee, iyi tutuyorsun telefonda.
Tabii tabii. Doğru, doğru, doğru. Evet, e, yani sonuçta aile, ııı, her zaman, herkesten, her şeyden, benim için öyle, öndeler. Iıı, onlar onların hep hatırlarını sorup iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Iıı, yeni bir şey var mı? Bunları sorarım.
<chuckles> Evet. Peki, bu aynı ülkede olmadığın arkadaşlarınla, nasıl bir durum oluştu, telefondaki kurduğun iletişim?
Onlarla tabii ki işte demin, ııı, en başta konuştuğumuz gibi, bazılarıyla, ııı, arada bir tabii ki arıyorum ya da onlar beni arıyorlar. Haftada 1 kere olsun, 2 haftada 1 kere olsun, işte haberleşmeye devam ediyoruz, iletişimimiz devam ediyor ya da Tabii, tabii. Tabii, tabii ve onun dışında da işte, ııı, ya mesaj yani, ııı, mesajlaşabiliriz ya da işte bu, ııı, sosyal medya platformları üzerinden birbirimize işte bir şeyler gönderereki sonuçta o da bir iletişim şekli. Öyle devam ediyoruz. Hı hı. Evet, evet, evet.
Hı hı. Evet, o da karşılıklı sürdürülüyor sonuçta. Evet, yani. Hı, evet, etkileşim hâlinde kalıyorsun, yani, sonuçta yine. Evet, mesela, evet telefonda sesli aramada kendini iyi ifade ettiğinden, iletişiminin iyi olduğundan bahsettin. Telefonda olmana rağmen, yani sesli arama hâlinde olmana rağmen, herhangi bir şekilde yine iletişim hatası yaşadığın, yanlış anlaşıldığın bir durum oldu mu?
Evet.